Bisa nggak kamu ceritain nih, tradisi keluarga kamu yang selalu bikin suasana hangat di rumah?
Ya, Kak, jadi di keluargaku itu ada 2 tradisi ya, yang selalu dilakukan setiap tahun, dan juga selalu dinantikan nih, oleh aku dan, eee, keluargaku.
Mmm. Oke, baik menarik, eee, bisa diceritain itu kira-kira apa?
Ya, jadi, eee, yang pertama itu adalah tradisi Tahun Baru Imlek, kemudian yang kedua itu tradisi Idul Fitri atau perayaan Lebaran.
Oke. Wah, menarik banget, tetapi kan konteksnya kalau, eee eee, Imlek dengan Idul Fitri gitu, itu kan, mmm, perbedaan bisa dibilang konteks perbedaan agama gitu ya? Nah apakah kamu ini mewakili dari kedua agama itu atau memang ada keluarga besar?
Mmm, jadi sebetulnya, eee, kalau boleh aku, eee, bagi sedikit informasinya, Kak, itu untuk Imlek sendiri itu adalah perayaan yang, eee, berkaitan sebetulnya dengan kebudayaan dan juga, eee, kultur, Kak, gitu ya, jadi, eee, Imlek itu adalah sebetulnya adalah perayaan tahun baru ya, tapi bukan tahun ba bukan tahun baru Masehi ya, gitu. Nah terus, kalau untuk lebaran sendiri atau Idul Fitri kan memang, eee, merupakan acara keagamaan ya, jadi, eee, yang 1 itu lebih ke budaya atau suku, yang 1 lagi lebih ke, eee, keagamaan. Ya, jadi, eee, mmm, dua-duanya itu memang ada di tradisi, eee, keluargaku yang selalu dilakukan setiap tahun, Kak, gitu.
Boleh. Iya. Mmm. Oke. Oke, berarti benar-benar, eee, keluarga Kakak sendiri ini kompak ya, di mana kan setiap tahun itu, bisa berbaur dan merayakan ya? Tapi nih, kalau aku boleh tahu nih kira-kira, eee, dalam keluarga itu ada siapa aja sih, eee, yang bisa bikin Kakak itu jadi, lebih semangat dan paling, eee, sering mungkin ingetin, "Yuk kumpul-kumpul," gitu, untuk acaranya gitu, itu kira-kira siapa tuh?
Mmm. Benar. Iya, Kak, jadi karena ini merupakan, eee, sebuah tradisi keluarga gitu yang selalu dilakukan, eee, terutama di perayaan Imlek dan, eee, Lebaran ya. Jadi itu kan memang, eee, satu momen yang, eee, diadakan serentak nih kalau di keluargaku ya, Kak, ya, jadi, sebelum atau pada saat, eee, perayaan Imlek tersebut, itu biasanya aku dan orang tuaku dan keluarga inti, itu berkumpul di rumah, eee, kakek dan nenek, gitu ya, jadi, eee, rumah kakek dan nenek itu merupakan titik kumpul dari semua anak-anaknya, dari semua cucu-cucunya gitu, besannya dan lain-lain gitu jadi
Betul. Oke. <chuckles> Generasi ke generasi ya?
Benar, Kak, jadi memang kumpulnya di rumah kakek dan nenek gitu ya. Terus kemudian, eee, Imlek itu kan memang identik dengan, eee, angpao ya, <chuckles> bagi-bagi angpao. Terus juga, Imlek itu identik dengan warna merah dan warna emas atau gold, Kak, gitu.
Betul banget. Oh, wah keren keren keren, lalu?
Mmm, di mana 2 warna itu sebetulnya tuh ada artinya loh.
Wah tunggu sebelum kamu ceritain, sejujurnya gua jadi tertarik banget ya di mana kan, tradisi itu kamu pegang teguh bahkan banyak banget, hal-hal yang kamu pelajari dan kamu kuasai ya, kira-kira ya? Nah aku penasaran nih, tadi kamu sempat mention di mana kan itu ada artinya dari sebuah warna ya, nah bisa diceritain tuh?
Mmm. Mmm. Boleh, Kak, jadi, eee, merah itu kan identik dengan, eee, kemeriahan ya, atau sukacita, kebahagiaan, gitu ya. Nah makanya kenapa, eee, di acara, mungkin acara di luar dari acara Imlek itu, ada acara perayaan, eee, pernikahan, itu juga identik atau, eee, mayoritas menggunakan ornamen atau warna, berwarna merah gitu ya, jadi, eee, karena, m m merah itu punya e lambang dan arti kebahagiaan, sukacita gitu ya. Terus kemudian untuk, eee, warna gold atau emas, itu merupakan, eee, lambang atau warna yang identik dengan, eee, kesuksesan gitu ya, kekayaan, kemakmuran dan lain-lain, gitu. Jadi, mangkanya, di momen Imlek itu, eee, perpaduan warna merah dan warna gold itu kombinasi yang, eee, boleh dibilang cukup sempurna gitu ya antara kebahagiaan dan kesuksesan, gitu, Kak.
Mmm. Oh. Oke. Wah mantap banget ya ternyata, dari lambang warna aja itu banyak arti dan artinya bagus-bagus ya, Kak. Wah wah wah, nah tapi kalau di, eee, tradisi kamu, pernah nggak sih ada makanan favorit gitu kan tadi ngomongin warna ya, mungkin ata ada makanan favorit atau mungkin ada, acara yang, eee, ngomongin seperti Imlek itu identik dengan barongsai gitu, kamu bisa nonton bareng keluarga kah? Atau ada juga seru-serunya mungkin nonton bareng keluarga, nonton-nonton lagu-lagu Imlek misalkan. Ada ngga cerita seperti itu?
Mmm. Mmm. <chuckles> Iya, Kak. M Mmm. Ya banyak sekali sebetulnya momen atau cerita nih yang bisa aku bagikan nih, e terkait, eee, kegiatan atau tradisi Imlek ya di keluargaku. Nah, yang pertama, eee, tadi terkait makanan ya, Kak, ya, jadi, ada 1 makanan, atau boleh dibilang kue ya, Kak, ya, jadi, kue itu tuh memang disajikan, eee, dan hanya keluar, pada saat acara Imlek gitu, atau perayaan tahun baru Imlek gitu ya. Na mmm, nama makanannya adalah kue keranjang.
Wah, oke. Kue keranjang, menarik tuh, kit itu terbuat dari apa dan rasanya bagaimana bisa diceritain, Kak?
Mmm. Boleh, Kak, jadi kalau boleh aku deskripsikan, kue keranjang itu, eee, bentuknya bulat ya, Kak, ya, eee, mungkin, kurang lebih, itu sebesar, eee, mangkok bakso secara diameter, kemudian untuk secara ketebalan, itu kurang lebih tebalnya sekitar 5 sampai 10 cm gitu, jadi memang cukup tebal, kemudian mmm, kemudian dibungkus dengan daun ya, dibungkus dengan daun, kemudian secara tekstur, teksturnya itu cukup kenyal, Kak, ya. Jadi mungkin, kalau dari, eee, warna juga, eee, cukup pekat ya, pekat dalam arti, eee, coklat gelap gitu ya. Jadi mungkin gambaran umumnya, seperti dodol sih, Kak, dodol Garut tuh, nah itu mirip banget dengan, eee, dodol Garut sih secara tekstur dan warna ya. Dan rasanya juga punya kemiripan, tapi kue keranjang itu, lebih manis dari dodol, Kak, jadi sangat manis sih kalau menurutku gitu.
Oke. Cukup tebal ya, heeh. Oke. Mmm. Ah hah. Oke, wah menarik banget ternyata ada namanya kue keranjang, yang sangat lucu ya, di mana kan kalau keranjang itu kan untuk belanja biasanya kan, Kak, ini malahan ada loh, namanya kue keranjang, tapi dan, Kakak bilang juga identik dengan rasa yang manis dan mirip dodol mungkin dari teksturnya ya, Kak, tapi sebenarnya nih, ngomong-ngomongin dengan mungkin itu tradisi Chinese gitu ya, kalau Imlek itu ya kan, nah, kalau dari tradisi tersebut a kue keranjang it
<chuckles> Iya. Mmm. Mmm.
tu ada enggak sih arti tersendirinya?
Ada, Kak, ada banget. Nah jadi, eee, kue keranjang itu ya memang identik dengan perayaan, eee, Tahun Baru Imlek juga ya, kadang memang hanya, eee, a istilahnya baru, eee, disajikan itu pada saat, eee, Imlek. Nah, kue keranjang itu kan rasanya manis ya, jadi sangat manis boleh dibilang ya kalau menurutku, eee, jadi dengan rasa yang ada dalam kue keranjang itu, rasanya manis, manis itu boleh dibilang gambaran atau, eee, representatif dari kebahagiaan, Kak, sukacita, terus juga, eee, apa namanya, keceriaan gitu ya, nggak mungkin kan kalau orang makan yang manis itu sedih gitu ya, we rata-rata gitu ya, atau boleh dibilang umumnya manis itu menggambarkan sebuah keceriaan, sukacita, keceriaan, dan lain-lain gitu, jadi, eee, dengan adanya kue keranjang dalam perayaan Tahun Baru Imlek, diharapkan semua, eee, orang yang merayakan Tahun Baru Imlek, dengan adanya kue keranjang, itu menjadi ikut bahagia, penuh sukacita, dan penuh keceriaan gitu, Kak.
Oke. Iya. Oh. Paham. <laughs> Betul. Iya. Wah wah wah, ternyata banyak banget makna tersendiri ya di mana kan, kue keranjang itu benar-benar bisa mempresentatifkan ya, eee, bahwa kue keranjang itu, eee, manis dan itu menggambarkan kebahagiaan gitu ya konteksnya ya, Kak. Oke, nah aku sebenarnya juga masih penasaran nih, Kak, kalau menurut Kakak ini sebenarnya tradisi itu, eee, patut dipertahankan atau diperjuangkan nggak sih di dalam keluarga? Karena kan kita tau modernisasi ini bener-bener menggeser ya di mana kan, kayak budaya-budaya atau bahkan, eee, faktor-faktor yang harus diturun-temurunkan banyak yang hilang gitu, nah bagi Kakak gimana?
Hmm, mhm. Bener, Kak. Boleh boleh. Ya, Kak, jadi kalau menurutku itu, eee, satu tradisi yang, eee, sangat perlu dilestarikan ya. Nah, khususnya di keluarga aku sih, karena memang ini, eee, salah satu tradisi yang sudah dilakukan sejak, eee, dulu kala gitu ya, eee, bahkan aku nggak tahu ini dimulainya dari mana gitu, mungkin dari neneknya nenekku, nenekku punya nenek lagi gitu, jadi sudah dari leluhur gitu ya, dari, eee, dulu dilakukan dan menjadi tradisi turun-temurun, di mana, eee, di momen, eee, spesial itu, momen Imlek, itu juga menjadi, eee, sarana untuk, eee, keluarga berkumpul ya, jadi di keluargaku itu ada saudaraku yang baru aku jumpai gitu ya, ketika perayaan Imlek, Kak, jadi baru ketemu tuh 1 tahun sekali gitu karena, ya kebetulan, eee, dia itu tinggalnya di luar kota gitu ya. Dan juga bahkan ada saudaraku yang tinggal di luar negeri, itu yang pada saat Imlek tuh datang ke Indonesia loh untuk ketemu dan kumpul bersama keluarga. Nah jadi
Iya. <laughs> Mmm. Wow. Oke. Oke, berarti bener-bener sangat, eee, penting ya cara ini ya, lalu?
Betul, Kak. Nah, jadi momen Imlek itu menjadi begitu spesial karena semua saling, eee, bertemu, kemudian berkumpul, bersilaturahmi, makanya di momen berkumpul bersama keluarga di acara Imlek, itu menjadi, eee, atau bikin suasana sangat hangat ya, Kak, ya, suasana rumah itu sangat hangat gitu ya, karena berkumpul dengan, eee, saudara semua gitu yang, eee, jarang bertemu gitu, jadi banyak obrolan, banyak cerita gitu yang bisa dibagikan, banyak keceriaan juga yang bisa dibagikan, baik itu mulai dari karier, pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan lain-lain gitu, Kak.
Baik. Heeh. Wah, bener-bener ya berarti, dari tradisi yang kamu geluti itu, kamu itu bener-bener udah berkecimpung lama, bahkan ke sekarang pun kamu ini tetap mau melestarikan budaya tersebut ya, Kak. Aduh, salut banget sih buat Kakak sendiri nih, tapi nih, ada nggak sih hal-hal baik yang bisa Kakak cerminkan nih dari tradisi-tradisi itu, mungkin pasti kan yang kita tahu kalau identik, contohnya nih Natal gitu, in Natal itu identik dengan ketenangan, sukacita, dan kedamaian gitu, kalau mungkin Imlek, eee, seperti perayaan, kesuksesan, atau keberhasilan gitu ya, atau seperti tahun barulah gitu i istilahnya. Nah, kalau untuk lebaran kan mungkin, eee, di mana bulan itu kita saling berman maaf-maafan, dan, eee, saling, eee, da berdamai gitu ya kan, Kak, nah kalau Kakak sendiri nih, eee, Kakak a bisa kasih tahu nggak, apa aja nih buah-buah yang dihasilkan dari tradisi yang Kakak, eee, la jalankan gitu?
Mhm, betul, Kak. Mhm. Mhm. Betul. Ya, Kak, jadi, eee, Imlek itu kan identik dengan, eee, selain angpao tadi, kue keranjang, kemudian warna atau ornamen, eee, warna merah dan emas gitu ya.
Mmm.
Imlek itu juga identik dengan keberuntungan atau hoki gitu ya istilahnya.
Wow! Menarik banget tuh keberuntungan dan hoki, bisa nggak Kakak jelasin tuh maksudnya apa dan konteksnya kit seperti apa?
Mhm. Nah jadi, eee, di keluargaku ya, khususnya di tradisiku dan keluarga, secara turun-temurun itu, eee, ada yang namanya shio, Kak. Shio itu mhm, shio itu mirip dengan zodiak ya boleh dibilang, tapi, eee, agak sedikit berbeda, nah jadi, eee, Imlek itu kan identik dengan, eee
Shio?
tahun baru, jadi perubahan tahun dari yang sebelumnya, misalkan nih, tahun, eee, macan misalkan ya, kemudian Tahun Baru Imlek menjadi, eee, berubah tahunnya, menjadi Tahun Naga misalkan ya, nah di tahun yang baru itu, Tahun Naga misalkan, itu tuh banyak, eee, istilahnya tuh shio-shio yang, eee, akan, eee, dipercayai ya, akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan gitu ya, mendapatkan kesehatan, dan lain-lain gitu ya, nah mirip mhm, mirip dengan zodiak gitu, nah jadi, eee, buah positif yang bisa diambil adalah, eee, yang, eee, apa namanya, keberuntungan tadi, terus kemudian kesuksesan, dan lain-lain ya, selain itu juga, selain, eee, berkaitan dengan shio atau zodiak, itu di keluargaku, eee, menjadi salah satu tradisi untuk mempererat tali silaturahmi gitu, Kak. Nah
Iya. Baik. Oh, paham. Oh, baik.
Mhm, selain itu juga banyak cerita yang bisa dibagikan, kemudian juga ada satu acara spesial nih yang mungkin boleh dibilang itu hanya ada di keluargaku aja, Kak.
Wah, boleh tuh Kakak ceritain, kira-kira hal spesial apa tuh yang Kakak maksud, kira-kira apakah itu berdoa bersama, atau bermain dengan keponakan, bisa dijelasin, Kak?
Boleh, Kak, jadi ada satu aktivitas rutin di setiap Imlek itu namanya sebar uang, nah jadi s heeh. Sebar uang itu mirip dengan, eee, pelemparan bunga buket pada saat acara pernikahan, tapi yang dilempar itu bukan bunga atau uang, eee, kertas, melainkan uang koin, uang logam gitu ya, nanti setelah dilempar, kemudian di, eee, ambil secara, eee, rebutan oleh semua peserta, khususnya anak-anak, kemudian nanti uang tersebut bisa ditukarkan dengan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 gitu, Kak.
Sebar uang, wow menarik banget. Oke. Iya. Wow, keren banget, jadi kan itu momen-momen itu saling berebut dan momen-momen di mana itu Kakak saling, eee, bisa ketemu keluarga lagi itu ya, banyak banget nih yang Kakak udah bagikan ke aku, dari pertanyaan-pertanyaanku nih. Wah, ki semoga kita bisa ketemu lagi lain waktu ya, Kak, terima kasih atas jawabannya.
Betul. Oke, makasih banyak ya, Kak, sampai ketemu.